صحيح. بتبقى مشكلة. آه.
وعايزين يسمعوا أخبار عن مصر بالضبط بتبقى م بتبقى مت مصيبة فاهم؟
ما أنا عشان كده ما سِبتش الخبر ده إلّا أمّا جبت أخره يعني قُلت أما اشوفهم في قرية، فتنِّيتني أدوّر أدوّر لحد في الآخر عرفت إن الليلة كلّها عبارة عن أم كانوا اتنين ماشيين في المنصورة تقريبًا، ومعاهم الأنبوبة الصغيّرة اللي البواب بيعمل عليها الشاي دِيّة، اللي هي الأنبوبة الصغيرة يعني ما حتى مش الأنبوبة الكبي يا عَم لو الأنبوبة الكبيرة، يعني أم طلع بقى ما طلعتش حتى أنبوبة كبيرة، ده طلعت الأنبوبة الصغيرة اللي البواب مثلًا بيبقى قدّام العمارة كده بي بيعمل عليها شوية شاي لنَفسه يعني، آه يعني كإنّها ولّاعة مأ فرقعت بق بقى انفجار يهُز مصر على حتة أنبوبة ما ما ما تعتبرش أنبوبة تعتبر ولّاعة انفجرت يا نهار أبيض! فطبعًا الأخبار دِيّة باحس إن هي لها تَوجّه سياسي معيّن، هو التَوجّه السياسي بتاعها إن يا جماعة الوضع هناك مش مُستقر، وفي مشاكل بتحصل وبتاع ما هو لو أنا واحد أجنبي أو مش مهتم بال بق بقضية مصر أو مصري بس عايش برّا بقى لي كتير فبس ما باهتمش باقرا العناوين كده وخلاص، ما أنا ممكن أعدّي العنوان وأمشي فاهم قصدي؟ اللي هو أعدِّي عنوان انفجار يهُز مصر يا نهار أبيض! فلو أنا واحد مش مهتم بالشأن أوي هاق آه هاقرا العنوان وخلاص، واتّكِل مش هاقرا التفاصيل يعني.
إمم. حلو. وانفجرت <chuckles> عارفها. دي طلعت ولّاعة ط طلعت طلعت و طلعت ول ولّاعة. <chuckles> آه. يا نهار اس طبعًا أكيد. مشكلة. طبعًا. بالضبط. آه ال إمم. طبعًا أكيد. عايز تعرف آه. بالضبط آه. مش هتفرق معاك. آه بإن أنت مهتم بيه يعني بالضبط لأ أنا مع ح مع حضرتك جدًا حضرتك جدًا في الموضوع ده، وإن هو ال <tsk> ال ال الإستخدام الخبر عامةً الأيام دي زي ما إحنا بنتكلم آآ غلط جدًا وليه تأثير يعني ممكن يأثّر ممكن يأثّر حاجات كتيرة زي السياسة مثلًا يعني ممكن يأثّر حا حاج حاجات في السياسة. آآ <tsk> هاقول لك مثلًا يعني ممكن مثلًا آآ آآ يبيّن يعني لو مثلًا في كام كام كام رئيس فال بي بي لمّا بييجوا يرشّحوا رئيس يعني مثلًا في فترة مصر كانوا بييجوا يرشحوا ر رئيس آآ كان بيقول لك حاجات وحشة جدًا وحاجات حلوة جدًا على ناس، وهو أصلًا ال ال يعني ال ال الناس دوُل و ولا ولا بيعملوا الوحش ولا بيعملوا الحلو أنت فاهم؟
آه. إمم. إمم. إمم. صحيح. آه. تمام. صحيح. آه. أ مش معروفين أصلًا خالص بالضبط.
مش معروفين أصلًا ف فطبعًا طبعًا الم الموضوع ده آآ أنا أنا شايف إن هو بوّظ آآ ب بو بوّظ ال الأخبار عامةً آه لأ عامةً يعني الخبر دلوقتي وخُد بالك ده مش إحنا بس يعني ده أي حد أي حد بيتفرّج على على الأخبار عامةً على التليفون هيفتح دلوقتي يشوف مش هيلاقي، مش طب أنا دلوقتي في في موضوع حلو جدًا ممكن نتكلم فيه آآ حبيت اسأله لك آآ اللي هو <tsk> آآ أنت مثلًا شايف إزاي ممكن نص نصلّح المشكلة دي؟ إزاي ممكن الأخبار مثلًا تتصلّح في فترة الأخبار؟ أنا شايف مثلًا ممكن ابدأ اقول لحضرتك إن آآ إن هُم مثلًا ممكن يعملوا صفحة معيّنة آآ بت بتود بتنزل الأخبار، الأخبار يعني أو يكون في صفحة عامةً معيّنة في ناس تطلع بصفحات معيّنة آآ تنزّل الأخبار صح إيه رأي حضرتك في الموضوع ده؟
إمم. شكل العملية الداخلية كلّها. إمم. بالضبط. إمم. آه. آه. تمام. إمم. إمم. جميل.